Ouais, complètement tu as tu as tout à fait raison. Je pense que, heu, peu importe la personne, c'est, heu, important de toujours être curieux, que même quand on a un travail stable ou, heu, une bonne situation même pour les gens qui ont un bon salaire ou quoi que ce soit et bah, c'est parfois de continuer à apprendre ou de chercher, heu, des nouvelles choses, heu. Je pense c'est important de je pense qu'en fait c'est hem, l'a l'apprentissage, c'est quelque chose en tant qu'homme et femme, heu, je dis homme avec un grand H, qui, heu, qui qui permet en fait de de s'épanouir au quotidien. C'est à dire que c'est, heu, hyper intéressant bah, de regarder de nouvelles choses, de lire de nouvelles choses, d'apprendre, heu, une nouvelle langue, d'apprendre à faire de la musique, heu, peu importe le domaine. Parce que je pense qu'à partir du moment où tu investis dans ta personne, c'est l'essentiel.
Mmh mh. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui. Mmh mh. Oui, non, mais c'est juste, hein, parce que c'est vrai que toute forme d'apprentissage hein, comme tu le dis, heu, elle est utile sans parf sans forcément faire le grand virage comme tu l'as fait, heu. Mais mais d'ailleurs en neuroscience, heu, on dit que, heu, pour, heu, stimuler le cerveau, il faut apprendre toute sa vie et d'ailleurs ça-ça ça permet même d'éviter certaines maladies hein, neurologiques. Et hem, est-ce que du coup à part, heu, ça, heu, ce grand, grand changement qui est assez impressionnant, est-ce que du coup ce ce que tu viens de citer, est-ce tu fais aussi d'autres petits apprentissages, heu, apprendre d'autres langues, heu, enfin des choses que tu ajustes dans ta vie tous les jours?
Ouais. Ouais. <chuckles> Ouais. Ouais tout à fait, bah, encore récemment, heu, donc je travaillais sur les bateaux, heu, le problème c'est que ça reste quand même, heu, des situations un petit peu, heu, instables parce que c'est des contrats courts. Donc il fallait qu'entre mes contrats, je me repose et que j'ai un pied à terre. Et donc en fait, heu, l'année dernière et pendant 1 an, je m'étais installé au Japon.
Mmh. Ouais. Mmh mh. D'accord, ah oui. Mais tu es tu as tu as une vie exceptionnelle! <laughs> Tu dis ça naturellement: «Je me suis installé au Japon, heu, pour, heu, faire une pause». <laughs> Ouais. Ouais, bien sûr. Et oui, oui, oui.
Ouais et donc j'ai vécu au <laughs> Ouais, en effet, ouais. <laughs> Ouais. C'est un pays qui m'a toujours beaucoup intrigué et que j'ai toujours, heu, beaucoup aimé. J'avais l'occasion d'y voyager et je voulais vivre à l'étranger au moins 1 fois dans ma vie, et pas dans un pays où, heu, les gens parlaient anglais, parce que je parlais déjà anglais et je voulais pas cette solution de facilité. Je voulais un endroit où, heu, je serais un petit peu dépaysé et où il fallait que que je m'en sorte quoi, que je que je travaille pour, heu, pour réussir.
D'accord. Oui. Mmh mh. Ah oui! Ouais.